Bah, non, je finis par acheter une carte dans un tabac de Montpellier, <chuckles> vraiment à l'ancienne, là. <chuckles>
<laughs> Bah, oui, bon, mais c'est le b hé, écoute, entre nous, c'est quand même un 1er bon réflexe pour commencer une nouvelle vie, acheter une carte?
Ah merci, c'est gentil. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. <chuckles> Et après, ouais, non, c'est ça. Après tu arrives, donc là, tu fais ton état des lieux. Oh, déjà, heu, enfin, un état des lieux pour moi, <sighs> tu vois, j'avais 17-18 ans, hein, donc heu, les papiers, j'avais pratiquement rien fait de ma vie.
Hein? <chuckles> Faut commencer par là. Ouais. Ouais.
Donc c'est marrant le enfin le gardien, il est là, il te dit: «Ça, ça, ça, heu, le compteur d'eau, heu, il faudra faire ça, ça, ça». Toi, tu es là, tu comprends rien. <chuckles>
<chuckles> Tu as même pas pris de notes? <chuckles> Aïe aïe aïe, OK.
Non, rien du tout. C et il y a le fameux moment où il te donne les clés et lui, il se barre.
Et là, grand et là, seul au monde. <laughs>
Et là, tu es <chuckles> ah tout à fait. Tu connais, hein, je vois que tu connais. <chuckles>
Ah oui, oui, j'ai vécu ces moments-là aussi, bien sûr.
Seul au monde avec, heu, ta petite cuisine où tu te dis: «Ouh là là <sighs> ouh <sighs> ouh là là». <chuckles>
Il y avait de la vaisselle, il y avait tout ça ou tu avais dû ramener, heu, pas mal de choses?
Non, j'avais j'avais acheté, ouais.
Ouais, tu avais quand même un petit peu de choses dans ta voiture?
Oui, ouais, ouais.
À installer? Ouais.
Donc heu, ouais, non, c'était <sighs> ouais, vas-y, pardon.
Et alors quand ça t'a pris combien de temps pour être un peu, heu, opérationnel, déjà, dans tes entre tes 4 murs?
Pff, je sais même pas si je suis opérationnel maintenant, je vais te dire, donc heu, bah, je rigole. Après, petit à petit, mais il faut bien déjà, la 1re semaine quand même, c'est compliqué, parce que
<laughs> Ouais, pourquoi?
bah, mmh, enfin, moi en tout cas, je vais parler pour moi, mais je m'étais peut-être fait un peu des films, heu: «Ouais, je vais être libre, je vais faire ce que je veux quand je veux». Tu vois? J'avais vraiment idéalisé le l'indépendance, ouais, je pense.
Ah, ouais. Le truc, ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait re retomber un peu sur terre?
Bah, heu, déjà, niveau des sous, parce que <chuckles> être libre, mais pauvre c <chuckles>
<chuckles> Oui, moi, c'est oui, c'est après, c'est ça ça dépend de l'état d'esprit dans lequel on a, hein. Il y a des gens qui arrivent très bien avec un un esprit un peu bohème. Mais c'est vrai qu'un peu d'argent, ça peut ai aider à vivre. Mais comment, justement, tu tu finançais ton logement et et et tous les à-côtés, finalement?
Oh, c'est clair, c'est clair.